E como é que vai ser o interior de carros e geladeiras e botões e
É, seria uma mudança de vida tão radical que
Então, nos Estados Unidos as coisas iam quadruplicar de preço, porque tem que colocar tudo de materiais metálicos ou madeira, imagina. <laughs>
Olha só. É. É, os que a humanidade teria que voltar à Idade Paleolítica. Realmente, qual que é a probabilidade que isso aconteça, né?
Então A a as opções alternativas a plásticos são cerâmicas, madeira
E não é a mesma coisa, nem de perto, não é?
e n não, porque não tem ma maleabilidade. Não tem sacola de cerâmica por exemplo, <laughs> né. <chuckles> Mas tem sacola de papel, e papel é madeira, né, então
Correto. Sim. <chuckles> Mas o papel também tem suas consequências, né, também na produção, né.
O papel papel, precisa de árvore que leva demora para crescer e e não é impossível, porque uma árvore de pinho cresce em 5 anos, eucalipto cresce em 5 anos, então é fácil, mas
Correto. Claro, tá.
mas enfim, polui os rios e o oceano. É, estamos num num <chuckles>
Sim. É, é uma é um beco sem saída. Você diria que é um beco sem saída, né, porque, eh, a tecnologia moderna, hã, tipo 20 anos atrás existiam bem menos coisas complexas na na nossa vida. Hoje em dia existe ou 30 anos atrás, onde existe, ce eh, iPhones, existe a internet, computadores, eh, aparelhos cada vez mais sofisticados que usam elementos que também vão poluir na produção. Então você diria que a tecnologia, quanto mais avança, mais piora esse problema, não só o plástico que senão
numa situação complicada. <chuckles> Uhum. O o problema somos nós.
Por exemplo, o lítio, por exemplo, né, o lítio é um exemplo, sim.
Todos nós to todos nós temos ideologias assim, preci "Estamos matando o nosso planeta, precisamos parar com isso, e com isso, e com isso". Mas a pessoa que fala isso, inclusive eu, não estou disposto a jogar fora o meu iPhone
Correto. É.
não ter carro mais, não in usar internet mais com meus computadores de plástico
Quem está ali? É. É, exatamente.
eu não estou disposto a fazer esse esforço aí, não estou disposto mesmo.
É, o sacrifício pessoal seria e é compreensível, o sacrifício pessoal seria
E não conheço ninguém que tá disposto a salvar o planeta e fazer isso.
Correto, correto, essa
Então se nenhum dos 8.000.000.000 de pessoas do mundo estão dispostas a fazer isso
Sim.
nós exigirmos uma lei que nos obrigue a fazer isso, você sabe que a lei se surgir, nós vamos ser os primeiros a desobedecer.